Ayan, oo naman napakahalaga niyan sa ating, ah, buhay yung mga masasayang alaala na yan. Siyempre kagaya nga noon, ah, nung nasilayan natin ang ating mga, mga pinagkaloob ng Panginoon sa atin na mga anak di ba? Ano, eh, yan yung mga iniipon natin pagka tayo, eh, gumugulang, nagkakaedad alam mo yun naiipon ang mga alaala na yan. Ah, yun yung magandang kumbaga, eh, bina babaunin natin yan di ba? Hanggang sa pagtanda natin, eh, napaka ano, yan yung binabalik-balikan natin sa ating buhay, ikaw ba?
Mm. Oo. Mm. Totoo. Oo mahalag mahalaga po talaga yan dahil ayun, um, sa bu ang buhay kasi hindi naman lagi ding masaya. Pero kung, um, sa mga pagkakataon na malungkot o tayo ay namomroblema ang i ah, para, isang paraan para maibsan din yang hirap, eh, yung maalala mo yung mga masasaya na masasayang alaala at para rin yun yun din ang nakakapagbigay motibasyon sayo kung napapatuloy pa rin na, "Oo nga 'no parang ito ang dahilan kung bakit ako patuloy na pag ah, lalaban sa buhay" ganyan. Opo, at saka syiempre ah, sige po ano yun?
Mm. Totoo. Mm, ayan. Oo. Oo, naman. Oo. Oo. Tama, oo naman. Tama, tama yan. At tsaka ano oo, sige lang. <snorts> Ah, kumbaga sa ano na yung habang tayo'y tumatanda sila naman, eh, ah, di lumalaki na kumbaga mayro'n tayong nababalikan na kuwento. "Ay, alam mo ba nung bata ka ganito ang nangyari sayo, ganyan tuwang-tuwa kami ng mga ng papa mo, ng ng tita mo ganito ka kasi nung maliit ka pa." Kumbaga yung kuwento do'n sa mga araw na unang pagkasilang mo ganyan "naka nakapikit ka pa pero, eh, parang nakakaintindi ka na, nakangiti ka na" ganyan, di ba? <laughs>
Oo. Totoo. Oo. Oo. Oo. Oo. Totoo at yun sa lahat naman ng tao ano man yan, um, la mahalaga na bawat isa sa atin may mga masasayang alaala na puwedeng balik-balikan. Sabi niyo nga po, dahil yun yung mga babaunin na yun yung mga hindi na, ah, mawawala sa atin anumang panahon hanggang pagtanda.
Oo. Oo. Oo. Totoo. Oo naman, yan. <laughs>
Oo. Kasi yun nga yung mga nabuo niyo ng mga memories 'ba, yan, opo.
Totoo yan, oo.
Na kahit anong ano pa kahit ano dami ng nangyari maikukuwento at maikukuwento mo pa rin, oo. Sa kahit na sino ayan tapos siyempre mapapangiti ka ulit, eh, kapag babalikan mo yung mga masasayang alaala.
Ayan, oo. Mm. Hmm. Oo naman.

Oo, totoo 'yan. Pati idagdag ko lang, 'no, pati 'yong halimbawa siya, eh, meg magkakaroon na ng pamilya niya na sarili. Alam mo 'yon na ma ma-e-experience niya 'yong kung paano siya ipinanganak, baka gano'n din ang mangyayari sa kaniya. Kumbaga magiging sabik siya sa kaniyang, alam mo 'yon, magiging yugto ng buhay niya sa may, ano, buhay ng may pamilya o may asawa na, 'di ba?
Totoo. Oo. Oo. Oo, totoo. At ano, 'yon din 'yong mga puwede niyang ikuwento sa mga magiging anak niya. Kumbaga napag napapasa-pasa rin 'yong mga masasayang alaala dahil masaya naman talagang ibahagi 'yon, 'di ba?
Mm. Oo, oo. Tama, tama. Oo nga. Oo. Oo, totoo 'yan. Do'n sa kaniyang magiging mga anak, 'di ba? Sa kaniyang magiging asawa, 'di ba?
Oo, at maiintindihan din niya na, "Ay ayun nga pala't kay sabi kasi ng <sniffs> nanay ko, ng mama ko, na ganiyan kasi gano'n siya kasaya." Um, maiintindihan niya na, "Ah, oo nga, 'no, totoo. Ito ganiyan pala 'yong pakiramdam." Oh, ayun. Kapag nando'n na sila sa ano, parehas na sitwasyon.
Ah, mm. Oo, tama ka diyan. Oo, oo. <laughs> Totoo pala. Tama, oo, tama. Ayan. <laughs> Sitwasyon. Tama ka diyan. Ay, ang ganda ng ating napagkuwentuhan. <laughs> Ab nam maraming salamat din. Oo, ah, ah, mag-iingat ka, ha, at uminom ka na ng gamot para hindi na lumala ang iyong masamang pakiramdam.
Oo nga po, kaya maraming salamat sa pagbabahagi mo. Ay, maraming salamat po. Mag-iingat din kayo at magandang-magandang hapon ulit.
Ay. Hmm, walang anuman. Ah, magandang hapon ulit. Hanggang sa muli.

Ako, ang mga ala-ala ko na laging nagpapangiti sa akin dahil may dalawa na po akong anak, yung mga araw ng mga ano, araw na pinanganak ko sila. Ayan, yan ang ano, ang mga paborito kong ala-ala dahil iyon, yun po yung mga araw na naging nan u lalo sa panganay ko naging nanay ako, tas sa bunso ko rin. Kaya yun, na nagpapasalamat ako lagi sa Diyos na ayan, <sniffs> meron akong mga, ah, mga bagets at <chuckles> At siyempre yung ano rin, ano rin po yung yung nakilala ko yung asawa ko yun. Yun po yung mga ala-ala na laging nagpapangiti sa akin. Sa inyo po?
Ah, hmm. Ay, oo, 'no? Nakakatuwa yan. Oo. Ay, oo nga eh. Um. Mm. Ay. <laughs> <chuckles> Ayun. Ay opo. Ako din, ganyan din yung 'yan yung mga ala-ala ko na nagpapangiti sa'kin nung una kaming nagkakilala. Tapos ayun, nung kami ay naging magkatuwang, naging mag-asawa na, at, nagkaroon na ng anak. Yung napakasaya ng ala-alang 'yun para sa akin, nung nagbuntis ako. Totoo yan.
Aha? Ayan. 'Di ba po? Oo.
Tapos din nung naipanganak ko, at, nakita ko yung mukha ng aking anak, ayan, na talagang ngiting-ngiti ako't ang saya-saya ko nung mga araw na 'yan.